Bạn ơi, bạn có hay xài cái mạng xã hội hông ha?
Ờ, có chứ. Mình thấy mình sử dụng mạng xã hội thường xuyên luôn á, đủ các loại luôn á bạn. Facebook nè, Instagram, rồi TikTok đồ, nói chung là hầu như là mình cũng khá là dành nhiều thời gian cho mạng xã hội ấy.
Ừm. Vậy thì thường là giữa cái mấy cái trang mạng xã hội đó đó, thì bạn sẽ thường dành thời gian cho cái mạng xã hội nào nhiều hơn?
À, mình nghĩ là mình dành thời gian nhiều nhất ở trên Facebook ấy. Tại vì, à, nó phổ biến mà. Ừm, cũng kiểu như là nó cập nhật nhiều các cái tin khá là nhanh ấy. Còn ví dụ như là trên Instagram thì đa số chỉ là ảnh thôi, thì mình chỉ lên đấy để, kiểu, sống ảo chụp mấy cái ảnh ảo ảo ấy. Còn trên Facebook thì, kiểu như là ừm, đúng rồi. Trên Facebook thì, kiểu như là, cái mối quan hệ nó cũng rộng hơn và, kiểu như, bạn bè hay là những người thân của mình thì cũng thường nhiên thường xuyên cập nhật trên đấy á, dù là những người trẻ hay là những người lớn ấy, nên là mình thấy là nó dễ tiếp cận nên là thường thì mình cũng dành nhiều thời gian trên Facebook hơn á bạn.
Ừm, cũng đúng. À, đa số mọi người cũng vậy. Ừm. Ừm. Cũng đúng, bởi vì đa số mọi người thì cũng dành thời gian cho Facebook hơn tại vì, kiểu, kết nối nhiều á, có đúng hông? Nhưng mà thường thì bạn sẽ dành thời gian, kiểu, bao nhiêu một ngày đó ở trên mạng xã hội ha? Ví dụ như là khi mà xài Facebook á, thì thường dùng bao nhiêu một ngày?
Ừm, đúng rồi. Ừm, cũng khó để mà tính số giờ. À, nhưng mà mình có một cái app tracking á, mình thấy là trên cái iPhone của mình nó có tự động đưa ra cái, gọi là, cái báo cáo hàng tuần á, về cái thời lượng mà mình sử dụng điện thoại ấy kìa. Nhưng mà chỉ là sử dụng điện thoại nói chung thôi, chưa kể cái mà mình dùng, ờ, chơi game, rồi cũng như là chụp ảnh hay là xem ghi note đồ các kiểu đó, thì mình thấy là cũng khoảng phải hơn 8 tiếng một ngày, thì chắc là phải hơn một nửa trong số đấy là mình, kiểu, online ở trên mạng xã hội. Thế thì, à, câu trả lời của mình với bạn thì chắc là khoảng 4 tiếng đi, hoặc là thậm chí là hơn đối với những cái ngày mà mình rảnh nữa. Tại vì mình không có phải là liên tục, liên tục online đâu, mà, kiểu, cứ lúc nào rảnh thì mình mở ra vậy đó.
Ừm, ừm, hay, hay nha! À. Ồ! Ừm. Ừm, xong rồi, kiểu, cái app đó nó sẽ tổng hợp lại là k xem là thời gian là sẽ là bao nhiêu 1 ngày khi mà bạn sử dụng, đúng hông? Ủa, nhưng mà với ừm, ừm, ủa, kiểu, nếu mà bạn xài, kiểu, bạn có thấy là bạn bị xài mạng xã hội quá nhiều hông? Rồi xong rồi cái tự nhiên, cái, bạn cảm thấy mình kiểu như sống ở trên đó luôn hông?
Ờ, nó tính trung bình ra đó. Nhiều. Ừ, có. Mình thực ra là lắm lúc mình cũng thấy tội lỗi lắm, kiểu, nhiều khi là lập ra những cái kế hoạch thiệt là hay nhưng mà lại cứ mải mê, mải mê lướt lướt ở trên mạng xã hội ấy, rồi thời gian trôi quá nhanh đi, thì thành ra là mình bị cuốn theo á. Ừm, cũng tiếc thật. Ờ, mình lâu lu thì mình cũng có nghĩ về là nếu như mà bây giờ mình không dùng cái khoảng thời gian một cái ngày nghỉ đấy để mà lướt mạng á, thì mình sẽ làm gì? Mình, kiểu, có thể đi ra ngoài và làm những cái công việc ý nghĩa hơn ấy, xong cũng ngồi tiếc. Nhưng mà, kiểu như là, nó gần như là một cái thói quen rồi, với lại trong khi là mình nhiều khi mình thấy là những cái người xung quanh mình ấy, họ cũng sống kiểu như thế, thế là mình cũng thấy an tâm hơn. <laughs>
Ờ. Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Thời thời bây giờ thời bây giờ đa số mọi người là chỉ d toàn dùng điện thoại thôi, bởi vì gần như là ai cũng dùng điện thoại ấy. Kiểu, trẻ nhỏ á nha, tr kiểu, trẻ nhỏ mà bây giờ mình, kiểu, mình thấy là trên, ơ, ờ, mấy cái báo nghiên cứu rồi đó, trẻ nhỏ, rồi người già lớn tuổi họ cũng dùng điện thoại luôn. Mà như vậy thì liệu bạn có thấy là mọi người có bị kiểu như là, sẽ bị cuốn vào cái mạng xã hội hông?
Ừm. Ừm, chính xác. Có chứ, mình cũng thấy là không chỉ riêng mình đâu, mà mấy người xung quanh mình như hồi nãy mình nói với bạn đó, là hầu như là ai cũng chăm chăm lướt, ừm, mạng xã hội hết á. Tại vì, à, cái cuộc sống ở xung quanh họ á, mình nghĩ là cái lý do một phần là cũng là do cái cuộc sống xung quanh nó nhàm chán quá, kiểu như là, không có được tiếp xúc nhiều. Thì khi mà lên mạng xã hội, mình lấy ví dụ đơn cử như là Facebook thôi, nó gần như là một cái thế giới rất là rộng mở ở trong tầm tay, có rất là nhiều những cái trải nghiệm, có rất là nhiều những cái video, rồi là những cái người mà ở rất là xa mình, mình cũng rất là dễ dàng tương tác với họ á. Nên là thành ra là
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Kiểu, mình biết tất cả mọi thứ trên thế giới luôn, đúng hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi, nên thành ra nó giống như là một cái cơ hội để mình chạm vào những cái cánh cửa mới mà ở đời thực mình không có, nên mình thấy là, kiểu, nhiều người bị cuốn vô là vì vậy. Chưa kể là bây giờ bạn không thấy là các cái nội dung ở trên mạng xã hội nó ngày càng đa dạng và thú vị hơn, đúng không? Ví dụ như là mình thấy là các cái video á, nó cũng được dàn dựng kỹ lưỡng hơn nè, rồi hiệu ứng, rồi các cái trend đó, thì mình thấy vui, <chuckles> kiểu, cảm thấy là dành thời gian trên mạng xã hội, thấy vui ấy.
Ừm. Ừm. Ừm hưm. Ờ. Nhưng mà có khi nào mà bạn, kiểu, dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội xong tự nhiên bạn lại quên mất đi cái cái việc mà bạn những cái điều mà ý nghĩa ở bên ngoài hông?
Có, mình cũng thấy là có đó. Mình rất là hay trì hoãn, kiểu như là, mình cứ nghĩ là, ôi, thì lướt nốt một lúc nữa, lướt khoảng 15-20 phút nữa rồi đi tắm chẳng hạn. Thế xong rồi <chuckles> cứ trôi trôi trôi đi mà kiểu như ừ, rồi xong rồi lướt thành cả tiếng. Đúng rồi. Mình nghĩ là xung quanh mình cũng có nhiều người kiểu như vậy đấy, nh nhưng mà mình không có đổ lỗi nha, mình tức là cái cách mà mình sống như thế là nó cũng sai, nhưng mà mình không phải là mình đổ lỗi cho những người xung quanh đâu, nhưng mà mình thấy, ừm, nó cũng bình thường ấy, nó cũng chưa đến mức đáng lên án ấy. Mặc dù là, ờ, mình cũng tự bản thể tự nhận thấy là cái bản thân mình là bây giờ đang bị đắm chìm trong mạng xã hội quá nhiều rồi nên là nó không có, ừm, không có có quá là hiệu quả khi mà mình, ừm, tự cân bằng lại được ấy, nên nên là thời gian lâu lâu thì cũng cảm thấy hơi hối hận một tí. <chuckles>
Ừm. Xong rồi lướt luôn xong rồi lướt luôn cả tiếng. <laughs> Ờ. <chuckles> Ừm. Ờ. <chuckles> Nhưng mà thật ra thì mạng xã hội cũng có rất là nhiều thông tin bổ ích mà, đúng hông? Nó còn cập nhật rất là nhiều thứ ở trên toàn thế giới luôn. Trời! Có phải là nhờ mạng xã hội mà bạn biết được rất là nhiều thông tin, kiểu, từ Á đến Âu, rồi trong nước ngoài nước, có đúng hông? Nếu mà có bạn thử bạn thử, a, kể cho mình một cái ví dụ mà nhờ mạng xã hội mà kiểu như là nó mang lại cho bạn một cái kiểu lợi ích gì đó, ví dụ như là đó, bạn có thể ví dụ cho mình được hông?
Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm, cái này thể phủ nhận được luôn đó. Ừm. À, thực ra thì có nhiều ví dụ lắm nha. Nhưng mà mình lấy ví dụ đơn cử như là mình đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ cái năm mà mình học lớp 12 kia. Mặc dù là cái thời đấy nó cách đây một thời gian cũng vài năm, lâu lắm rồi, cũng không mười mấy năm rồi bạn ơi. Thì mình thấy là cái thời gian đấy á, thì mạng xã hội nó chưa quá phổ biến như bây giờ đâu. Và mình thì ngày đấy cũng chỉ có một cái con smartphone mà cũng, kiểu, có hơi lag lag rồi. Nhưng mà khi mà đi lên mạng á, thì tham gia mấy cái nhóm mà cùng nhau ôn thi trung học phổ thông quốc gia á, à, ôn thi đại học á, ừ, thấy có thể chia sẻ với nhau được, ờ, rất là nhiều những cái dạng đề, rồi cùng nhau trao đổi cái cách giải. Đó, thì mình thấy, ô, hồi đấy mình thấy, ồ, mạng xã hội đó là một cái chân trời mới, mình rất là thèm khát để được, ờ, sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Tại vì cái hồi đấy thì việc sử dụng nhiều á Đúng rồi, nó không có được, ờ, thoải mái như bây giờ. Hay là ví dụ như là bây giờ thì, ờ, rõ ràng là không thể phủ nhận được là mạng xã hội, nó cũng là những cái cầu nối nè. Ví dụ như mình biết được những cái cơ hội việc làm này, mình biết lược, à, những cái á, mối quan hệ mới qua mạng xã hội, mình thấy là cái đấy nó cũng rất là phổ biến, đúng không? Ừ, các cái trang nhóm về việc làm hay là những cái người mà có cùng sở thích trong các cái fanpage hoặc là các cái group á, nó cũng có rất là nhiều, nên thành ra là mình cũng có thể kết nối được nhiều hơn. À, nhưng mà quan trọng là, kiểu, có cân bằng được không và, kiểu, có kiểm soát được cái nguồn lực hay không ấy bạn. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ừ. À, à. Hay á. Ừm, ừm, ừm. Ừm. <laughs> Kiểu, được khai sáng đó, đúng hông? <chuckles> Ờ. Ừm. Cũng hữu ích mà. Ờ, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì hồi hồi bạn nói là hồi đó lúc mà bạn còn đi học á, là bạn hay dùng mạng xã hội là nó khai sáng cho bạn, đúng hông? Nhưng mà cái cái lúc đó đó, thì bạn làm sao để mà bạn kiểm soát được cái thời gian mà bạn sử dụng mạng xã hội để cho mà mình vẫn cân bằng được cái cái việc học lúc đó của mình, tại vì lúc đó mình đang ôn thi mà, đúng hông?
Ừm. Ờ. Thực ra là mình cũng không chủ đích kiểm soát đâu, tại mình không có cơ hội thôi. Tại vì cái thời gian đấy thì kiểu cấp 3 mà học thì học cả ngày luôn, học rất là nhiều, cường độ cao, học sáng, học chiều, học tối. Cái xong rồi ngày xưa thì internet nó làm gì có phổ biến như bây giờ, ừm, kiểu, phải đăng ký 3G, hồi đấy là chỉ có 3G thôi chứ chưa có 5G như bây giờ đâu. Kiểu như là, mình lên má mà lên trên mạng mà ví dụ như là đọc những cái bài nói, bài đăng thì không nói, nhưng mà ví dụ như muốn tải một cái ảnh á là nó đã tốn dung lượng rồi. Thế ngày xưa thì, kiểu, cái cách tiếp cận nó không có được thoải mái như bây giờ, thì mình thấy là, ừm, bây giờ thì, kiểu, nó rất là thoải mái, wifi ở khắp nơi, thậm chí là wifi miễn phí luôn. Nhưng mà cái thời của mình năm lớp 12 đấy thì mình thấy là mọi thứ nó gò bó lắm, nên là mình không có chủ động kiểm soát đâu bạn, mà là cái cái cái cái cái hoàn cảnh hồi đó nó kiểm soát mình, <laughs> nó giới hạn mình chứ không phải là mình chủ động kiểm soát đâu. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Chỉ thế thôi. Ừm. Ừm. Bị giới hạn, đúng hông? Hoàn cảnh, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đúng ha, tại vì ngày xưa, kiểu, mấy cái năm ngày xưa, kiểu như 5, 7 hay là cả chục năm trước á thì mạng xã hội đâu được như bây giờ đâu, thậm chí là có một số bạn còn á hả, lén dùng nữa, cho nên thật ra thì so với bây giờ thì cũng không thể nói là cái việc kiểm soát như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khác, tại vì, kiểu, ai cũng dùng mạng xã hội nè, xong rồi, ờ, mọi người dường như là có thể là mọi người bị cuốn vào rồi mọi người quên đi cái đời sống thật luôn á, như mình nhì như kiểu mình đọc trên một số, à, kiểu, mình đọc trên một số báo ấy, thì là một số bạn, ờ, một số bạn kiểu như dành cả ngày chỉ để lướt mạng xã hội, lướt TikTok luôn á, thì bạn cảm thấy mấy cái việc này như thế nào ha?
Ừm, chính xác. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. À. Ờ, nếu như mà mình đọc báo và mình gặp cái trường hợp đấy thì mình sẽ chê người ta lười. Nhưng mà đến khi mà bản thân mình có những cái ngày nghỉ và không có một cái kế hoạch nào cả, và ví dụ như là thời tiết nó không ủng hộ như là trời mưa chẳng hạn, và mình cũng không có một người bạn nào để mà hẹn đi ra ngoài cả, thì có thể là mình sẽ dành cả ngày ở nhà và lướt mạng xã hội đấy, <chuckles> có thể là lướt hết nền tảng này đến nền tảng khác. Đúng rồi. Mình thừa nhận là mình cũng cảm thấy là nó lười và, kiểu như là, nó làm mất động lực và, kiểu như là, mất cân bằng cái cuộc sống thực của mình ấy. Nhưng mà nhiều khi là cuộc sống nó sẽ có một cái giai đoạn như thế, mình nghĩ là như thế, kiểu như là, không có mục đích và, kiểu, không có những cái kế hoạch ấy, thì mình lại đưa cái mạng xã hội vào cái khoảng trống đấy của mình thôi, để cuộc sống nó thú vị hơn một chút theo một cái cách nào đó khác. Đó, thì, à, ờ, mình cũng có những cái ngày như thế đấy, chứ không phải không đâu, và mình nghĩ là, ừm, những người mà có những cái ngày mà l lười và sử dụng mạng xã hội cả ngày như vậy thì chắc là cũng không không ít nhỉ? Cho nên chúng ta tuy nhiên là đúng rồi, nó hoàn toàn tiêu cực và, kiểu như, a, ờ, nếu mà xét về cái cái, ơ, khía cạnh, gọi là, có, ừm, gọi là, có thực sự đang sống hay không á. Thì nhiều người sẽ ờ, lãng phí, bản thân mình cũng thấy lãng thể như là lâu lâu một vài ngày để mà lười như vậy thì được, chứ còn nếu mà nào cũng như vậy và duy trì cái trạng thái đó lâu dài thì sẽ mất động lực này, rồi cũng không có phát triển nào thì nó sẽ là một cái rất là tệ hại ha.
<chuckles> Ừm. Ừm, nguy hiểm đó nha. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Không ổn, đúng hông? Không ổn chút nào, đúng hông? Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng, chính xác. Ờ, nhưng mà dạo này ở trên mạng xã hội á, mình thấy có rất là nhiều người trẻ sử dụng những cái cụm từ như là "phông bạt" ấy, ví dụ như một số cái mạng, à, lướt mạng TikTok ấy, thì, ờ, một số bạn, ờ, khoe những cái kiểu cuộc sống sang chảnh nè, rồi, kiểu, đi du lịch đi du thuyền nè, rồi mua đồ hiệu đó bạn, nhưng mà á, lại có một số bài báo với lại, kiểu như, một số tài khoản khác là bóc phốt những cái bạn đó là chỉ là cái cuộc sống phông bạt thôi, thì bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này ha?
Ừm. Ờ, thực ra thì mình lại không nằm trong cái, ơ, ừm, cái cái nhóm đấy, tức là ví dụ như là trên mạng xã hội của mình thì mình ít chia sẻ lắm. Mình chỉ thích xem người khác chia sẻ thôi. Nên là mình cũng không có hiểu được cái thú vui khi mà phông bạt và, ừm, đăng lên rồi là được người khác trầm trồ thì nó sẽ thực sự như thế nào. Nhưng mà theo quan điểm của mình nhá, ừm, mạng xã hội nó chỉ là những cái ảo thôi mà. Thực ra thì ví dụ là khi mà mình lướt và mình nhìn thấy người khác hạnh phúc, nhìn thấy người ta khoe của, chưa chắc mình đã tin được người ta giàu thật và người ta hạnh phúc thật đâu, ờ, nói thật như thế. Ừ, ừm.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Đúng. Ừm. Đúng, nhiều khi chỉ là những thứ mà người ta chỉ muốn show cho mình người ta chỉ muốn thể hiện cho mình thấy thôi, đúng hông?
Đúng rồi, người ta chỉ muốn thể hiện ra những cái mà người ta muốn mình nghĩ thôi. Thế nên là mình lướt cũng chỉ là vì mình cảm thấy thú vị thôi chứ mình cũng không hẳn là tin vào cái cuộc sống của họ là đang giàu sang đâu.
Đúng rồi. Chính xác. Ừm, đúng, đúng, hoàn toàn đồng ý luôn.
Là do có thể là do bản thân mình không phải là một người thích khoe nên là mình không khoe cuộc sống theo kiểu đấy. Đấy, thế nhưng mà mình nghĩ là cái lối sống đấy đúng là có tồn tại nha. Bây giờ có rất là nhiều bạn trẻ, à, thậm chí là ví dụ như là mình có từng thấy bạn bè của mình rủ đi cà phê nhưng mà nhất định là phải đi những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và thương hiệu mà hình một cái ly ưm, một cái ly nước thôi chẳng kiểu như là, không hề đam mê cái vị của cái ly nước đấy, nhưng mà cũng mất đến bảy sáu bảy chục ngàn thì mình, kiểu, mình cảm thấy không có đồng điệu được ấy. Đấy thì, ờm, ý là cái lối sống phông bạt mình nghĩ là nó cũng
Ừm. <chuckles> Ừm. Đấy, lại phông bạt, đúng hông? <chuckles> Ừm. Ừm. Thật ừm, thực ra thì cái là mọi người nói chung là mọi người cũng tùy ấy, thật ra thì có một số người thì họ thực sự là muốn đến những cái nơi, ơ, ờ, đắt tiền bởi vì chất lượng nhưng có một số người lại là muốn đến những cái nơi như vậy bởi vì họ muốn khoe là họ giàu có, họ chỉ uống những cái nơi sang chảnh như vậy thôi, đúng hông? Nên là thật ra thì cái đời sống mạng thì, ờ, cũng cũng khó mà có thể h chắc chắn được là nó có thực sự là như vậy không. Như vậy thì, ờ, ờ, bạn có cái mẹo nào để mà giữ cân bằng giữa cái việc mà, ờ, đời sống thật với đời sống mạng hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Ôi, nếu mà bài bây giờ mà để mà nói là mẹo thì chắc là cũng khó ha. Tại vì bản thân mình lâu lâu vẫn hơi bị cuốn vào mạng xã hội một chút. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình kiểm soát được cái thời gian á, và khiến cho bản thân bận rộn hơn với kế hoạch, ừm, rõ ràng cụ thể á, thì mình sẽ không bị, ừm, bị cuốn vào m những cái trang mạng xã hội hàng giờ liền và khiến cho cái thời gian hằn trôi đi Ờ, ví dụ như là có một thời gian thì mình cũng, ơ, chỉ tập trung vào công việc thôi, hoặc là có một thời gian thì mình chỉ tập trung vào ôn IELTS thôi chẳng hạn. Đó thì gần như là mình không có, ờ, thời gian để mà lướt mạng nữa. Thì tức là cái chìa khóa ở đây chính là phải thật là bận rộn, phải biết sắp xếp thời gian, kế hoạch những cái việc thể, thay vì là cứ trì hoãn và ngồi cầm cái điện thoại lướt lướt lướt liên tục nha. Đó. <chuckles>
<chuckles> Ừm, ừm. Ừm, hợp lý, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, chính xác. Ừm, kiểu như ừm. <chuckles> Chính xác luôn, kiểu như là phải có cái thời gian biểu, đúng hông? Kiểu như, mỗi ngày thì mình mình khi mà mình thức dậy thì mình lập thời gian biểu, à, giờ này, giờ này, giờ này mình sẽ làm cái gì, đó có đúng hông? Đó ví dụ như bạn nói là bạn ôn IELTS đi, thì ví dụ ôn IELTS hoặc là làm việc ví dụ sáng bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ thì bạn sẽ làm việc, bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ thì ôn IELTS rồi trong ngày thì chỉ nên là dành thời một vài ít thời gian để nghỉ giữa chừng thôi, giống như kiểu, 15-20 phút đó để mà bạn, ờ, lướt mạng, rồi tối thì chắc là tối sẽ có nhiều thời gian hơn thì chắc là khoảng 30-40 phút để coi TikTok hay là cái gì đó, đó các kiểu như vậy ha. Ừ. Ờ.
Ừm. Chính xác, ừm, ờ. Ừm. Ừm. Rồi, thực ra thì mình thấy là nếu như mà biết kiểm soát á, thì những cái trang mạng xã hội đó mình hoàn toàn có thể học được những cái điều mới mà, nhưng mà cần phải kiểm soát được cái thời gian để mà có thể cân bằng được cả cái đời sống thật, cả cái đời sống trên mạng nữa.
Vậy hợp lý, đúng vậy. Ừm. Chính xác luôn. Ờ, hôm nay, ơ, ừm, mình cảm ơn rất là nhiều về những cái chia sẻ của bạn rất là ổn luôn đó.
Ừm, thực ra thì, ờ, mình thấy là bây giờ đối với giới trẻ thì có rất là nhiều người, ờ, cũng đang lạc lối bằng cách là cũng chưa biết ưm, cân bằng giữa cái đời sống thật với lại là cái đời sống ở trên mạng.
Ừ. Đúng, chẳng hạn như là cái sự phông bạt, đúng hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi, phông bạt này hoặc là, kiểu như là, dành quá nhiều thời gian ở trên mạng và, ừm a, thực ra nhưng mà nếu mà nói đến cái việc là dành quá nhiều thời gian ở trên mạng á, thì cũng có những người là họ kiếm tiền ở trên mạng luôn đấy. Ờ, bạn mình cũng là một, ờ, trong số những người mà làm, gọi là, content creator đó, là những người mà làm n sáng tạo nội dung số, ờ, thu nhập ừ, đúng, ừm.
Ừm. Ừm. Ưm. Cái đó thì lại một cái ví dụ khá là tích cực của cái việc, ờ, sống ở trên mạng, đúng hông? Nhiều người thì người ta vẫn vẫn, kiểu, sống ở trên vẫn làm việc kiếm tiền ở trên mạng, có nhiều người hoàn toàn làm việc ở trên mạng luôn, đó, nhưng mà vẫn kiếm được, ờ, tiền rất là ổn.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, thì ừm, cho nên là mình thấy là nó cũng không hẳn là quá là tiêu cực đâu, nhưng quan trọng là phải biết kiểm soát và phải biết cân bằng, tại vì dù sao thì mạng xã hội nó cũng chỉ là một cái mạng ảo thôi, và cái sống ở bên ngoài á, thì nó mới chỉ mới là cái cuộc sống chính của mình. À, hay là có rất là nhiều người kêu gọi cái thói bắt đầu một cái thói quen mới trong 7 ngày chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là bắt đầu 7 ngày cai mạng xã hội đó, thì đó có thể đi phong trào mà mình có thể thử để tham gia, có thể kiểm soát được cái cái cái lượng thời gian mình dành cho mạng xã hội ha. Ô, hôm nay sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì dành thời gian để mà chia sẻ cùng với mình về cái chủ đề này nhá. Bạn hỏi mình thì mình mới nghĩ đến cái cái này và chắc là mình sắp tới mình cũng sẽ thay đổi cái thói quen dùng mạng xã hội cho nó hiệu quả hơn đấy.
Tiêu cực, đúng hông? Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng vậy. <chuckles> Ừm, đúng rồi, hợp lý, hợp lý. Ừm. Rồi. Ừm. Ô kê nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Ừm. Ừm, tạm biệt. Ừm, ừm, ừm.
Ừm, ô kê, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhá. Tạm biệt nha.